متخيّلة الوضع اللي أنتِ فيه، وطول الوقت بقى إن أنتِ بتفتكري آآ، حاجات قديمة أوي، يعني أنتِ بتقولي حاجات ممكن ن عدّى عليها سنين وترجعي تفتكريها، لأ ده أنا وتحلِّلي المواقف وأنا كان لازم أرُدّ في الموقف ده وأعمل ده، فطبعًا متخيّلة الوضع اللي أنتِ فيه، وطبيعي إن طول ما أنتِ دماغِك أو عقلِك نشِط بالطريقة دي، فطبعًا صعب إن أنتِ تنامي، بس خدي بالِك إن اللي أنتِ فيه ده على فكرة ناس كتير جدًا بتعاني منه، فما تقلقيش هوّني على نفسِك إن شاء الله هنلاقي حل سوا، بس قولي لي بقى كده، أنتِ دلوقتي يعني
اهم. أوكي. امم.
آآ، إيه الوقت اللي أنتِ أصلًا بتروحي تنامي فيه، يعني هل أنتِ مثبّتة عدد ساعات معيّنة بتناميها أو وقت محدَّد أنتِ داخلة تنامي فيه، وبتصحي في وقت محدَّد، والّا يعني Routine يومِك عبارة عن إيه يعني؟
بُصّي، هاقول لِك، هو الفكرة كلّها إن أنا آآ، طبعًا يومي بيكون مليان، يعني عندي شغل آآ، باحَضّر أكل في البيت عندي مش عارفة أ باروّق حاجة، الكلام ده كلّه، فبيكون آه، عندي يعني إيه، آآ activity كتير في ال في اليوم بتاعي، باجي طبعًا في الآخر، باكون بقى عايزة أقعد شوية أريّح دماغي، فبافتح مثلًا التلفزيون، باتفرّج على أي حاجة، لو في فيلم لو في مسلسل كده، أو بقى إن أنا بعد ما باخلّص التلفزيون، بمجرّد زي ما قلت لِك بقى أرُوح على السرير باكون عايزة أدَخّل نفسي في mood النوم، بس الموضوع بيقلب معايا بطريقة تانية خالص، يعني أنا باكون قاصدة إن أنا أرُوح على السرير مثلًا آآ، أ بدري بحيث إن أنا آآ من كُتر ما أنا خلاص اتعوّدت إن أنا بافكّر كتير، آآ، إن أنا هاقعد مثلًا ساعتين، عقبال ما أنام، ف فطبعًا بافضل قاعدة بافكّر، بامسك بقى الموبايل، طبعًا آآ، بامسك الموبايل بقى ممكن أتفرّج على أي حاجة، آآ، ألعب شوية على الموبايل، فباسرح ممكن لمدة ما يقارِب زي ما قلت لِك الساعة أو الساعتين، فده طبعًا بيأخّرني أساسًا في إن أنا أنام.
إمم. إمم. اهم.